อืม แบบนี้ดีเลยค่ะ ดีมากเลย แหม สนุกมากเลยนะคะ ที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์น่ะ เพราะว่าบางครั้งแบบโค บางคนน่ะ ที่เคยทำผิดพลาดเนี่ย เขาจะกลัวแล้วก็ไม่อยากจะแชร์นะ เพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะ ไม่กล้าที่จะพัฒนาต่อไปอะ แต่ว่าที่คุณมาแชร์แบบเนี้ย อาจจะให้แบบเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนอื่นด้วยเนาะ เวลาทำผิดพลาดเนี่ย มันไม่ใช่แค่ผิดพลาด มันเป็นบทเรียนด้วยเนาะ ใช่ไหมคะ?
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ใช่เลยค่ะ เพราะงั้นอย่ากลัวเรื่องของการผิดพลาด ให้แบบกล้าที่จะทำ อะไรเงี้ย หนูคิดว่า เป็นเรื่องที่ดีค่ะ
ใช่ อะฮะ ๆ แหม วันนี้สนุกมากเลยนะคะ เดี๋ยววันหลังถ้ามีอะไรสนุก ๆ เนี่ย เอามาแชร์กันอีกนะคะ
ยินดีมาก ๆ เลยค่ะ ยังไงโอกาสหน้าไว้กลับมาคุยกันใหม่นะคะ
อืม ได้ค่ะ โอเคค่ะ สวัสดีนะคะ
ค่ะ สวัสดีค่ะ